Mhm. Ja, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie du eben dich heute verändert hast, lass uns kurz mal dann über diese ne negativen Konsequenzen ja vielleicht auch sprechen. W was ist denn da mit dir passiert, äh, weil du eben nicht „Nein“ gesagt hast? Weil du bist ja dann trotzdem mitgegangen, hast so getan vielleicht ja auch, als ob es dir gut gehen würde, und eigentlich dich ja total angestrengt, ne? Also, eigentlich gegen deine Bedürfnisse gehandelt, nur halt um deinen Freunden eben nicht, äh, f um sie nicht vor den Kopf zu stoßen. Wie war das denn so?
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Äh, sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend und sehr schlauchend tatsächlich. Und es gab dann auch Treffen, wo ich das nicht lange durchgehalten habe. Also, ich habe da 'n paar Stunden 2, 3 Stunden gut gelaunt sein können und dann ist es richtig gecrasht bei mir. Also, es ist komplett umgebrochen, weil ich das nicht halten konnte so lange. Ähm, und damals, weil mir einfach, glaube ich, so dieses emotionale Verständnis gefehlt hat, für was grade passiert, ähm, habe ich's selber nicht verstanden, weil ich dachte so: „Hä, ich habe das doch jetzt 2, 3 Stunden geschafft. Was ist denn mit mir jetzt plötzlich?“ Und, ähm, klar, meine Freundinnen haben das dann auch gemerkt und haben gefragt: „Hä, was ist denn mit dir? Also, alles gut?“ Und ich meinte dann: „Ja, ja, doch, alles gut.“ Und dann bin ich manchmal einfach doch ganz viel früher nach Hause gegangen. Und dann haben die sich, glaube ich, sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Und ich wusste, ich schaffe den Abend nicht noch länger oder ich schaffe es nicht, mit feiern zu gehen oder so zum Beispiel, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja klar, dir ha dir hat ja dann der Safe S Space wahrscheinlich gefehlt und zu Hause konntest du dann wieder durchatmen, du sein, traurig sein und musstest dich halt nicht mehr verstellen, ne? Ja, das macht ja k total Sinn. Und, äh, ja, wie würdest du denn sagen, wann hat es bei dir so 'n bisschen Klick gemacht oder wann hat sich so 'n Veränderungsprozess eingesetzt, dass du angefangen hast, dann auch mehr für dich einzustehen so?
Mhm. Ja, genau. <chuckles> Ja. Richtig. Ja. Mhm.